जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और जैसे कि अगर मैं किसी की मदद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी परेशानी छोटी हो गई है।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा और मतलब ये भी अम, ह माना जाता है ना कि अ, दु:ख जो है वो बाँटने से कम होता है।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।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
जी। हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मतलब कई बार अ, जो भी मतलब अ, सोसाइटी के ऐसे लोग होते हैं ना, जो अ, अपना काम कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने इग्ज़ैम्पल दिया कि स्टाफ़ जो भी सिक्युरिटी गार्ड भैया हैं, तो कहीं न कहीं मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो कहीं न कहीं मतलब अ, छोटे काम वाले को या कहीं न कहीं छोटे लोगों को थोड़ा मतलब अ, वो करते हैं कि अ, उनके साथ थोड़ा हद तक भेदभाव के साथ कहीं न कहीं भेदभाव करते हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ ग़लत है और मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं हमको एक-दूसरे को इंसानियत कि अ, नज़रिए से देखना चाहिए। और कहीं न कहीं पैसा तो आता जाता रहता है और मतलब इस प्रकार से हमको क कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए।
जी। हुँ। हुँ। जी, मैं समझ पा रही हूँ जो आप कह रहे हो। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप।

हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल और मतलब ना इससे ये भी है कि कहीं न कहीं मतलब कुछ ऐसे अ, जो लोग हैं उनकी काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। और
तो हाँ। जी।
हमको ना थोड़ा हद तक अगर हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनकी भी थोड़ा हद तक मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि उनके जीवन में मतलब अ, ऐसा कोई ज़रिया नहीं होता जिसमें हम जिसमें वो लोग जो हैं वो अपनी इनकम कर पाएँ। और मतलब एक चीज़ ये मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ-पैर हैं, तो उनको ज़रूर मतलब कुछ न कुछ काम करना चाहिए। पर ऐसे लोगों के लिए हम अ, कुछ ना कुछ करना चाहिए जो कहीं न कहीं कुछ कर नहीं कर ही नहीं सकते हैं। जी।
हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। जी। बिल्कुल, सही कह रहे है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा भी यही विचार है कि जो विकलांग लोग हैं उनको तो हमें अपने अपने आप से ही उनकी जितनी मदद हम कर सकते हैं, हमें बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके लिए तो मदद करना क्योंकि वो इतना कुछ कर नहीं पाते हैं अपने आप से। जबकि वो कोशिश बहुत करते हैं मैंने देखा है विकलांग लोगों में बहुत हिम्मत होती है मैंने देखा है।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं भी मतलब ना कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ मतलब भले ही वो विकलांग हैं, पर फ़िर भी अपना मतलब ना वो रोज़गार बनाने की कोशिश करते हैं।
जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
और मतलब अभी मैं हाल ही में मतलब एक जगह था, तो वहाँ पर एक भईया थे, तो उनका एक हाथ नहीं था, पर फ़िर भी मतलब ना दूसरे हाथ से वो मतलब वो पेन बेचने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं न कहीं मतलब अ, हर एक गाड़ी के पास मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि उसको बेच पाएँ। और ना आज मुझे आपसे इस बारे में बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी। जी। जी, मैं समझती हूँ। जी।